J'ai dit: «Le ce que tu me racontes, je suis déjà au courant de ce site et moi j'aime bien avoir, heu, des gens qui parlent sur les podcasts, choses comme ça, heu».
quoi? Mmh mh. Mmh mh.
Et en fait, cette personne-là considérait que parce que, j'ai vu ça sur des podcasts, et bah, du coup c'était forcément voilà, c'était pas forcément aussi bien. Il fallait écouter ce que lui avait à dire. Et quand moi je voulais parler, il me coupait pour me dire: «Ça sert à rien, s tu sers à rien. Ce que tu vas dire je sais déjà, écoute-moi moi». Il disait ça. Et je trouve ça fou en fait.
C'est une fausse information. Mmh. D'accord. Mmh mh. Ah, ouais! C'est c'est p c'est ouais, ouais, ouais, et et
Mais c'était mais c'était vraiment un un un contexte où moi je pousse, pour me faire respecter et je dit: «Non, je vais finir ma phrase. Je t’ai écouté parler, je vais finir ma phrase», et j'allais au bout de mon idée. Et j'ai fini ma phrase, il disait rien. Après, il a un peu boudé, mais c'était un il y a pas la discussion dans tous les cas.
D'accord. D'accord. Oui. Mmh mh. Ouais. D'accord, ouais, ouais, c'est pas évident de parler avec des personnes comme ça, hein. Parce que c'est, heu, c'est ils veulent avoir, heu c'est c'est en dans un certain sens, raison. Et, heu, heu heu, et en fait, toi tu te sens quand même impuissant parce que tu veux pas, heu, que ça ça parte dans tous les sens, tu vois? Donc, heu, toi tu fais ton effort et tout, et puis après, heu, quand tu sens que c'est comme ça, des fois, tu as plus envie de parler, tu vois? Ah, ouais, heu mmh.
C'était faux. Mmh mh. Mmh mh. Ouais bien sûr, c'est ça. Mmh mh. Bah ouais de coup en fait pour eux <gasps> ouais c’est un ces types de gens-là qui eux malgré tout restent dans leur idée et sont têtus et et je dirais même bornés, ben, à un moment t en fait, au bout d'un moment tu veux juste les éviter, en fait. Tu et tu crées pas de vrais liens avec ces gens-là de toute façon.
Mmh mh. Bien sûr. Bien sûr, ah, ouais! Bah, tu vois, pour le coup, heu, bah, cette personne-là, heu, j'avais trop envie de l'éviter. <chuckles> Et je lui ai dit: «Heu, pendant un certain temps, j'ai j'ai besoin de <chuckles> de de me recentrer», tu vois? <chuckles> C'est c'est pas avoir, heu, des des discussions fâcheuses, tu vois, surtout. Mmh.
Mmh mh, tu m'étonnes. Mmh mh. Mais oui c'est ça, parce qu'en fait, les compromis ça p ça marche aussi avec les gens qui sont disposés à.
Mmh.

Bien sûr.
Et faire sa vie, continuer. Et eux, le jour viendra ou viendra où, eux comprendront ou heu, peut-être, heu, leurs torts ou leurs, heu ou leurs raisons, je sais pas.
Oh, moi, je suis tout tout à fait d'accord. Mmh. Bien sûr. Bah, ils se réveilleront plus tard, hein. Tu sais, c'est comme ça, hein.
Mmh mh. C'est ça. C'est ça, c'est trop ça.
Mmh. Et mais généralement, ils se réveillent pas et donc ils reviennent pas. <laughs>
Et souvent, ce genre de gens ont très peu d'amis aussi, ce genre de gens.
Ouais, ça c'est vrai. C'est trop vrai.
T tu peux pas composer que ça au mmh, très longtemps quoi, à moins vraiment que tu aies un niveau de patience
Mmh mh.